เราจะมาปรึก ษาอะค่ะ คือช่วงนี้ เครียดมากเลยนะคะ รู้สึกว่าตัวเองอะ อ้วนขึ้นจากเดิมแบบเยอะมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็เลยแบบว่าพยายามเนาะ ปรับ การกินก็แล้ว ทำยังไงก็แล้ว แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะ ที่ไม่เคยทำเลยอะ ก็คือการออกกำลังกายอะค่ะ แต่ว่าใด ๆ เนี่ยจะบอกว่า ไม่เคยออกกำลังกายเลยในชีวิตอะค่ะ แต่ว่ารู้สึกว่า วันเนี้ยมันคงมาถึงวันแล้วล่ะ เพราะว่าเราอะรู้สึกว่า ต่อให้กินน้อยยังไง กินดียังไงอะ มันก็ไม่ลง เพราะว่ามวลกล้ามเนื้อ มันน้อยมาก ๆ เลย เราอะค่ะแบบ แบบเป็นคนตัวเละ ๆ แล้วแบบว่าไม่ปรับระบบเผาผลาญก็ไม่ค่อยดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยสงสัยว่าแบบ เออ เอาจริง ๆ แล้วอะ มันควรใช่ไหม? เราควรจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อก่อน หรือว่าเราควรจะต้องทำยังไงก่อนดีอะคะ?
อืม อืม อืม อืม อืม ๆ อืม อืม ค่ะ คือเข้าใจคุณเลยนะว่า คือ คือจริง ๆ แล้วนะคะ ปัญหาของคนที่พยายามลดน้ำหนักมาทั้งชีวิต แล้วเจอกับผลลัพธ์ที่แบบเหมือนกับ อะ น้ำหนักไม่ลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณ คุณไม่ต้องตกใจเลยนะคะว่า คุณจะผิดปกติ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ คนที่ลดน้ำหนักมาทั้งชีวิต เจอปัญหานี้มาทุกคนเลยอะค่ะคุณขา ใช่ ใช่ค่ะ คือคุณ คุณไม่ใช่คนแปลก หรือคนปกติ คือคนผิดปกติอะไรใด ๆ เลยนะคะ ค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมก่อนว่า โดยปรกติแล้วนะคะ เอ่อ คุณมีแผนการออกกำลังกายอยู่ในใจบ้างแล้วหรือยังเอ่ย?
โอ๊ย จริงเหรอคะ? อ้าว ก เหรอ? อุ๊ย! เอาจริง ๆ แล้วนะคะ เหมือนแบบว่าจะบอกว่า ไม่เคยออกกำลังกาย อุ๊ย! เหมือนโกหกไปนะคะเมื่อกี้อะ จริง ๆ นึกออกแล้วค่ะว่า เคยออกอยู่ช่วงหนึ่งเนาะ เพราะแบบ เออ เข้าใจว่าแบบ มันถึงคราวต้องออกแล้ว ก็เลยไปซื้อ จักรยานในบ้านค่ะ ปั่น ปั่นในบ้าน อา ก็ไปซื้อมา แล้วก็คิดว่า มันน่าจะเป็นวิธีที่เหนื่อยหอบ ก็เลยคิดว่า เอ่อ อันนี้แหละได้ เพราะว่าเราอะถ้าเกิดจะทำอะไร ก็รู้สึกว่า มันต้องทำให้มันถึง ถึงอะ อะไรอย่างเงี้ย คิดว่าอันเนี้ยหอบแน่นอน ก็เลยไปซื้อมา แล้วก็บ้าปั่นอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ 3 เดือน ปรากฏว่าน้ำหนักไม่ลง แต่น่องปูด อืม เราก็ แบบพอขา พอขา พอแบบว่าน่องอะเป็นกล้ามปุ๊บ เงี้ย รับตัวเองไม่ได้ค่ะ ก็เลยแบบรู้สึกว่า เฮ้ย มันไม่ใช่ทางล่ะ อะไรอย่างเงี้ย แล้วน้ำหนักก็ไม่ลงอีกต่างหาก ก็เลยปล่อยไปเป็น ที่ตากผ้าแล้วเรียบร้อย อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยตอนเนี้ยกลับมามองใหม่ค่ะ ก็เลยคิดว่า คิดว่าจะเป็นวิ่งดี เพราะว่าเห็นทุกคนน่ะค่ะที่เขาวิ่ง อะไรเงี้ย เขาผอม ก็เลยคิดว่า เออ เราน่าจะต้องวิ่งแล้วล่ะ อือฮึ
ค่ะ อืม อือ ๆ ๆ อืม ค่ะ จักรยาน อา เออ ๆ เออ เออ ๆ ค่ะ อืม อืม อืม อ อืม ค่ะ คือ อืม ค่ะ เชิญค่ะ อืม อืม อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ คืออย่างงี้นะคะ จะบอกคุณว่า ถ้าคุณ หากคุณอยากลดน้ำหนักเนี่ย จริง ๆ แล้ว มนควรจะมีประมาณสัก 3 ปัจจัย ที่คุณจะต้องควรคำนึงถึงเนาะ อย่างเช่น อย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของ เอ่อ โภชนาการ อาหารการกิน เราต้องปรับพฤติกรรมการกิน ตรงนี้นะคะ 80% เนี่ย มันจะมีส่วนทำให้น้ำหนักเราลดลง หากเราปรับพฤติกรรมการกินของเรานะคะ หมายถึง ไม่ใช่การกินน้อยนะคะคุณ คือคุณสามารถกินเยอะได้ แต่คุณต้องกินดี กินดีหมายความว่ายังไง? คุณเลือกกินค่ะ อย่างเช่น เลือกกินข้าวไม่ขัดสีแทนข้าวขาวนะคะ เลือกกินขนมปัง Whole wheat แทนขนมปังขาวนะคะ เลือกกินไขมันดี อย่างเช่น กิน เอ่อ อาโวคาโด หรือเป็นน้ำมัน Olive แทนน้ำมันทั่วไปนะคะ แล้วก็เลือกกินโปรตีน โปรตีนเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะ คุณต้องกินให้ถึงเท่ากับน้ำหนักตัวของคุณนะคะ แล้วก็หากคุณออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ย ก็ควรจะคูณ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคูณน้ำหนักตัวประมาณสัก 45 นะคะ ก็คูณ 1.2 ไป อันนั้นน่ะค่ะ คือจะเป็นโปรตีน ที่คุณต้องบริโภคต่อวันนะคะ กรณีที่คุณออกกำลังกายนะคะ แล้วก็อีก 20% ที่เหลือน่ะ จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคุณขา ใช่ค่ะ อย่างที่คุณบอกว่า วิ่งเนี่ย มันสามารถลดน้ำหนักได้ ใช่เลยค่ะ เพราะว่า เอ่อ หลักในการลดน้ำหนักเนี่ย มันจะมาจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอ แต่ว่าจริง ๆ แล้วนะคะ การคาร์ดีโอเนี่ยมัน ก็ต้องควบคู่กับการเวตเทรนนิงด้วย คุณลดน้ำหนัก น้ำหนักคุณลงแล้วนะคะ แต่ว่าคุณเคยเห็นแบบเหมือนกับ การลดน้ำหนักโดยที่ไม่เวตคาร์ดีโอ มันก็จะมีแบบเหมือนกับกล้ามเนื้อมันจะหย่อนยาน นึกออกไหมคะ? ตรงท้องแขนที่มันจะเป็นแบบ
อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ โอ๊ย! ใช้คำว่าหย่อนยาน เลย น่ากลัวจังเลยค่ะ <laughs>
<laughs> อา มันจะไม่กระชับอะค่ะ ตรงท้องแขนน่ะ ตรง คุณ ถ้าคุณกางแขนออกไป ตรงท้องแขนที่มันแบบเหมือนกับเป็น เป็น เหมือนเขาเรียกปีกนก แบบนั้นน่ะค่ะคุณขา อา
ค่ะ นึกออก จะแบบว่าลักษณะเหมือนคุณยาย อย่างนี้ไหมคะ?
อา ใช่เลย ตรงนั้นนะคะคุณขา ถ้าคุณออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอ คือการวิ่ง อย่างเงี้ย แล้วถ้าคุณไม่ได้เวตเทรนนิงด้วย แบบนี้นะคะ ตรงนั้นก็จะยังไม่ ก็จะยังเป็นอยู่แบบนั้น หมายถึงว่า มันก็จะยังเป็นปีกนกให้คุณเห็นอยู่ ท คุณต้องออกกำลังกายเวตคาร์ดีโอควบคู่ไปด้วยนะคะ แล้วลำดับสุดท้ายค่ะคุณ การพัก การนอนหลับพักผ่อนเนี่ย ก็สำคัญมาก ถ้า ถ้าหากคุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ย ถ้า ที่คุณทำมาหนึ่ง 1-2 ข้อแรกเนี่ย ก็จะไม่เกิดผลเลยล่ะคุณ ไม่แน่ใจว่าสอบถามคุณเพิ่มเติมได้ไหมคะ พฤติกรรมการนอนหลับห รือพฤติกรรมการกินของคุณเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างคะ? เอ่อ ทางเราจะได้แนะนำได้ถูกค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม มาเลยค่ะ ยินดีเล่าเป็นอย่างมากเลย เพราะว่ามั่นใจมากว่า เนี่ยกินดี นี่! ก็คือเรื่องของเรื่องนะคะ มันเริ่มต้นจากว่าตั้งแต่ปี 2019 แล้วค่ะ เราอะเริ่มเข้ามาสู่วงการคีโต ใช่ เราอะค่ะ ก็เลยตัดข้าวออกไปเลย เราไม่กินข้าวอีกต่อไปแล้ว เราก็จะเน้นเป็น ทุกวันน่ะก็จะกิน พวก ไม่
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ตั้งแต่โควิดเนาะ อืม อ๋อ Low Carb เนาะ ไม่ใช่ Low Carb สิ ก็คือตัดไปเลย แล้วก็กินไขมัน แล้วก็กินไขมัน ใช่ไหมคะ?
ใช่ ตัดแป้ง น้ำตาล อือฮึ ใช่ค่ะ แล้วก็ไขมัน บ้าง แล้วแต่ก่อนเน้น เอ่อ เน้นโปรตีนค่ะ เพราะว่า เรารู้สึกว่า เราอะขยับร่างกายน้อย ก็เลยยังไม่กล้าที่จะไขมันแบบเต็มสูบ มากเท่าไร อะไรเงี้ยค่ะ อือฮึ แล้วก็ แต่ช่วงเนี้ย มีคนก็ บอกว่า "เฮ้ย คาร์โบไฮเดรตอะ มันกินได้นะ แต่ว่า เออ ต้องเลือกกินเท่านั้นเอง" เราก็เลยเริ่ม ที่จะกลับมากินบ้าง เป็นขนมปัง Whole wheat แบบว่าแผ่นหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้ตัดไปเลยทั้งหมด แต่ข้าวเนี่ย ก็คือไม่กิน ท ไปแล้วถาวร อือฮึ ล แล้วเป็นน้ำตาลน่ะ ก็ไม่เอาแล้วนะคะ สมมุติน้ำชงนี้ยังกินอยู่ แต่ว่าก็บอกเขาว่า ไม่เอา เอ่อ คือนมเนี่ย เราก็จะเอานมอาลมอนด์ไปให้ที่ร้านชง เพราะว่านมวัวจะมีน้ำตาลในนั้นน่ะ ซึ่งจริง ๆ อะ มันยากสำหรับเรามาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเราอะเป็นคนติดนม แล้วก็ น้ำตาล ก็บอกเขาว่า ไม่ ไม่ใส่น้ำเชื่อม น้ำตาลใด ๆ ทั้งสิ้น อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งกินอย่างเงี้ยมาได้นานมาก ๆ ตั้งแต่ 2019 แต่มันไม่ลด ไงคะ เราก็เลยมีไอเดียว่าแบบ เออ ส่วนเรื่องการนอนอะ อา ต้องยอมรับว่า นอนไม่ดีจริงอะค่ะ บางวันก็นอนเยอะ นอน สิบ กว่าชั่วโมง บางวันก็ ไม่ค่อยได้นอน เออ มันก็จะสลับกันไป อย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ก็เลย มานั่งคิดแล้วว่า มันอาจจะเหลือตรงที่แบบระบบเผาผลาญไม่ดี เพราะว่า ใช่ เพราะว่าคิดว่า อันเนี้ย ถ้าเกิดเป็นคนอื่นอะ เขาน่าจะผอมประมาณใหม่ ดาวิกาไปแล้ว อืม
เออ อา อืม อือ ๆ อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ เออ อ๋อ ไม่ใส่น้ำตาล อืม อา ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ เออ ค่ะ อืม อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม การออกกำลัง อา อ๋อ ค่ะ จริง ๆ แล้วคุณขา รา ระบบเผาผลาญเนี่ย มันขึ้นอยู่กับการนอนหลับพักผ่อนด้วยนะคะ หากคุณนอนหลับพักผ่อนได้ไม่ดีเนี่ย มันก็ส่งผลต่อระบบเผาผลาญด้วยเช่นกัน โอเค ถ้าคุณอยาก
อ๋อ
กลับมา เขาเรียกปฏิรูประบบเผาผลาญของคุณ โอ้ ใช้คำแบบนี้ได้ไหมเนาะ เอ่อ นะคะ เอ่อ ถ้าคุณอยากจะทำให้ระบบเผาผลาญคุณเนี่ย เป็นเหมือนเดิมนะคะ ก็แนะนำให้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อย ๆ เนี่ย อยากให้คุณนอนหลับมากกว่า มากตั้งแต่แบบเหมือนกับ 6-8 ชั่วโมงขึ้นไป ลองคำนวณดูนะคะว่า คุณนอนหลับเท่าไร แต่ว่าเอาจริง ๆ แล้ว 6-8 ชั่วโมง แต่การนอนตี 2 ถึงแบบ <tsk> อ มัน มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกเนาะ อยากให้คุณนอนหลับแบบเหมือนกับ อะ ขอ ขอแบบก่อนเที่ยงคืน ถ้าทำได้นะคะ เออ ก่อนเที่ยงคืนนอนหลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ อะ นับไป 8 ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงเนาะ แล้วจากนั้นนะคะ เราอาจจะมาเพิ่มการเผาผลาญ โดยการออกกำลังกาย ที่มันเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้ออะค่ะ เพราะว่าถ้าเรายิง ยิ่งมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะ มันก็จะเหมือนเตาเผาอย่างหนึ่ง คือหมายความว่า เอ่อ มันจะ เราอะ <tsk> ก็จะเผาผลาญดีขึ้นนะคะ การเพิ่มกล้ามเนื้อที่แนะนำ อยากให้ทำเป็น คือเพิ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรา ก็มัดใหญ่ที่สุดมันจะอยู่บริเวณขานะคะ อันเนี้ยก็คือถ้าคุณยิ่งทำ ใช่ไหม มันก็จะยิ่งเห็นผลเร็ว เพราะว่ามันเป็นมัดใหญ่ที่สุด ถ้าคุณไปเพิ่มแบบตรงแขน มันเป็นมัดเล็ก อะไรอย่างเงี้ย คือทำไปเท่าไร มันก็ได้ผลลัพธ์เล็กน้อยอะค่ะ แนะนำให้เป็นที่ขาดีกว่า พวกขา อืม ค่ะ ยังไงคะ? เชิญเลยค่ะ
ได้ค่ะ <laughs> อา ค่ะ อือฮึ แต่ทีเนี้ย ขา แอบสงสัยนิดหนึ่งนะคะว่า คือเคยได้ยินมาว่ากล้ามเนื้ออะ จะมีน้ำหนักที่มันเยอะกว่าไขมัน อันนี้จริงหรือเปล่าคะ?
อืม ใช่ค่ะ จริงเลยค่ะคุณ บางทีนะคนที่เขาดูแบบน้ำหนัก ในขณะที่น้ำหนักเท่ากันนะ แต่อีกคนหนึ่งอะดูมีกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อมากกว่า ใช่ไหมคะ แต่อีกคนหนึ่งดูแบบ เออ ดูอ้วนจังเลย นั่นหมายความว่า นั่นแหละ คนที่เขาหนักกล้ามเนื้ออะค่ะ เออ เขาก็จะดูแบบหนักมากกว่า อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเลยค่ะคุณขา อืม
อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับเราเนาะ ที่แบบว่าอยากจะลดน้ำหนักอะค่ะ อ่า พูดง่าย ๆ ว่า อยากจะผอมน่ะแหละ เราควร จะต้องลดน้ำหนัก หรือเราจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อ เราควรจะต้องทำอะไรดีอะคะ?
ค่ะ อืม จริง ๆ เราไม่เรียกว่าลดน้ำหนักนะคะ เราเรียกว่าลดไขมัน ค่ะ เออ ใช่
อ๋อ <inhales> ถ้าพูดอย่างเงี้ย ชัดเจนเลย เออ เข้าใจแล้วล่ะค่ะ อืม
เออ ใช่ เราลดไขมัน แล้วเราก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปแทนค่ะ ไอ้ที่แบบเหมือนกับเราอะ อาจจะดูเหมือนน้ำหนักเท่าเดิม แต่ว่าดู เราดูแบบ เขาเรียก lean ขึ้น คือหนำ อ ไขมันเราอะมันลงไปนั่นเองนะคะ ทำแบบนั้นดีกว่าค่ะ เราจะได้แบบ เหมือนกับในระยะยาวเนี่ย สุขภาพเราก็จะดียิ่งขึ้นด้วย แล้วเราอะก็จะมีแบบเหมือนกับเตาเผา ไว้คอยเผาผลาญไขมัน คอยเผาผลาญ อะไรพวกนี้ไปด้วยอะนะคะ อืม ค่ะ
อืม สรุปแล้วเราก็ควรจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อแหละเนาะ มันลด เรื่องลด น้ำหนักเนี่ยช่างมันเถอะ มันจะหนักเท่าไร แต่ว่าห้าเกิดเราดู lean มันก็น่าจะดีขึ้นเนาะ lean ในที่เนี้ยมันรวมไปถึงการผอมด้วยใช่ไหมคะ เราเข้าใจถูกไหม?
ใช่ อืม ใช่เลยค่ะ เอ่อ คือจริง ๆ แล้ว <tsk> คือผอมมันจะ อาจจะไม่ได้เรียกว่าผอมกะหร่อง เขาเรียกว่า พูดยังไงอะ แบบ ผอม ผอม skinny อะ แบบมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะค่ะ แต่เรา คือเรา ร่างกายเรา เรียกว่าสมส่วน มีสัดมีส่วน แทนที่แบบเหมือนไม่ได้ใช่ผอมแห้ง แต่เป็นการผอม ที่ดูมีสุขภาพดี ดูดี ดูมีกล้ามเนื้อ ดูแบบเหมือนกับเป็น เป็น เขาเรียก หุ่นเป็นนักกีฬาน่ะค่ะ ที่ไม่ใช่ผอมแบบ ผอมแห้ง อะไรแบบนั้นนะคะ แบบเนี้ย ก็จะดีกว่าค่ะ
<laughs> <laughs> อา อุ๊ย! อืม แต่เราชอบที่คุณพูดเมื่อกี้นะคะว่า เป็นการ เรียกว่า ไม่ใช่ลดน้ำหนัก เป็นการลดไขมันดีกว่าอะค่ะ เออ เพราะว่าเอาจริง ๆ อะ เราก็ไม่ได้อยากแบบว่า lean แบบว่าถึงขั้นร่อง 11 ซิกซ์แพ็ก มาถึงเบอร์นั้นน่ะค่ะ เออ เอาแค่แบบว่า แค่ไขมันน่ะ มันลดลงไป เราก็ดีใจแล้ว ล่ะค่ะ อาจจะต้องเริ่มเนาะปรับอย่างที่คุณบอก ก็คือ อ่า นอนให้เพียงพอ แล้วก็ กินอาหารให้ดี แล้วก็เริ่มที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อ เออ โอเค ค่ะ ยังไงวันเนี้ยขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแนะนำ เรื่องการเพิ่มกล้ามเนื้อให้ฟังอะค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ
อือ ๆ อืม ใช่ค่ะ อา ค่ะ เออ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ พ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ สวัสดีค่ะ